Oo, hanggang sa nag iyon, nag-aral na ako, nag-swimming lesson na ako, hanggang sa na-enjoy ko eto, last last week lang sa Bolinao, sobrang taas niya, siguro, mga 10, 10, 10 floor, ganon, kasi parang rock siya eh, 'tas tatalon ka sa tubig, ay naku, paulit-ulit kung ginawa, napagod na lang ako. <laughs>
Mm. Ah, ang galing. Mm. Oo, grabe. Mm. Pero matagal ka bang ano, yung lumalangoy sa ilalim, yung talagang, <smacks lips> kasi pag nakaka-inggit eh, yung tipong sabi mo nga nag na lumangoy ka sa may, ah, sinisisid mo sa may mga shipwreck, so parang
Oh.
ano yung iniisip mo nun? Ano yung parang pakiramdam mo nun na, parang nakakapag-langoy ka sa ilalim.
Malaya, para akong may powers, kasi parang parang ako lumulutang, imaginin mo, lumulutang ka na lang kasi hindi mo tina-touch yung ground, tapos, pwede akong mag-paikot-ikot, alam mo yung parang hamster? Kaya kong mag-ganon, kaya kong tumambling, so parang ang saya lang, but at the same time, nakakatakot kasi yung pinupuntahan nga namin, may mga shipwreck, eh, malalim yun, andun yung mga pating. So, yan, may na-encounter na din akong pating, siyempre, tago-tago tayo, kasi may mga parang diver din naman na professional na sasamahan ka so tago-tago din, basta mauna muna siyang kainin. <chuckles>
Mm. <chuckles> Mm. Mm. Oo. Ay, ang galing, eh. Mm. Mm. Ah, talaga. Mhm. Mm. Okey. So so diving talaga na may, ah, kumbaga scuba gear, hindi free da I mean, nag-fi-free dive ka rin, 'no?

Kasi yung ano, yung nakikita ko sa ibang tawag dun sa mga feeds ng ng post ng mga kaibigan ko. Ang ganyan din ginagawa nila na, ah, free diving. Eh, kami ng pamilya ko kami ng misis ko. Kapag naglalakbay kami. Ano lang talaga. Um, kumpara nung single pa ako. Naglalak as in, todo gala as in aakyat ng bundo ay ng yung spelunking, ganon.
Oo. Oo. Oh. Tampisaw. Oo. An ano yon?
Yung sa loob ng kuweba as in nag-aano ka nagta-trekk ka. Tapos
Ah. Okey, okey.
Nag-aano kami nung halimbawa, sa boracay nag nag-parasailing kami ng misis ko. Tsaka yung ATV, pero yung nagturo na kami ng anak. Da eh, kumbaga parang tamang ano na lang chillax ba. Sa may dalampasigan yung gagawa ka ng ng, ng tawag dun sand castle, oo. Ge pero a a astig ka, ah sobrang
Oh. Oh, oo, oh. Isa lang <laughs> Hmm, castle. <chuckles> Oo, hindi ko alam, ah, kung bakit. Kung bakit ko ginawa? Tapos hindi hindi ko alam parang ano bang meron pag tumalon. Nasubukan ko siyang tumalon. Ang una kong naramdaman parang ang tagal kong lumapat sa tubig. Nakakatakot pala kasi parang ang tinalunan ko parang 4th floor ng bahay pababa ng tubig.
Mm. Mm. Grabe. Masakit.
So, ang tagal. Oo, kasi parang na siyempre nakapikit ako. Dapat kasi stand straight ka at yung paa mo yung para kang balerina, naka-point. So, parang yung splash ng tubig hindi masakit. Eh, dahil sa nakapikit ako, akong tagal. eh. Ang tagal parang naka slow mo. Sabi ko, "Bakit hindi pa ako bumabagsak sa tubig?" Pa paupo ako. So, yung splash ng tubig talagang nasa hita, oo masakit.
Oo. Oo. Ah, okey tama, tama. Mm. Huh. <chuckles> Eh, di rnig na rinig mo 'yong kabog ng dibdib mo, 'no?

Mga bata pa pala, oo. Pero pagka lumaki 'yan, hayaan mo siyang matuto lumangoy.
Mm. Oo, nga, eh, ayon nga yung gagawin namin sa I mean, sana yun yung magagawa namin ngayong summer, kaso nga lang, naka nakaka-inis na, sinabi ba naman ng PAG-ASA, eh, tag-ulan na. <laughs>
Ay, oo, umulan nga kagabi. Hmm, 'no ba 'yan? <laughs>
Hmm. Di ba, parang, hindi ikaw ey ey el sige, ikaw siguro malamang talagang na-enjoy mo yung bakasyon, 'di ba?
Um, oo, kaya lang yung nandodoon mas lalo 'ko na-enjoy kasi umulan sa Pangasinan, so hindi siya na alam mo humanap na lang kayo ng dagat na pwedeng ibuka yung mata, kasi sa Pangasinan it's a no-no. <laughs>
Ah. Mm. Dahil?
Oh, my God, kulang na lang mangga, gano'n kaalat yung tubig.
<laughs> Okey, ah. Ma maganda yung comparison mo, ah. Yung mm. Hmm, ka dahil malapit sa, hmm, ah, Pacific Ocean?
Like legit. Oo. Like, ang alat kasi talaga, hmm. Hindi ko alam pero grabe ang alat, lalo na nung pinasisid ako ni kuyang bangkero. <clears throat> Kuha daw kami ng lato, yung seaweeds, so oken kailangan pala ng goggles. Sabi ko, "Ba't kailangan pa?" yun pala sobrang ay, naku, basta maalat! <chuckles>
Naku. Mm, oo, masarap yun. Mm. <chuckles> Pag baka 'pag, ah, ahon mo, eh, may mga puti-puti na sa mata mo, 'no?
Oo, bawal yung may sugat do'n, kasi ang OA ng alat, kailangan mo ng mangga 'tsaka santol, gano'ng level. <laughs>
<laughs> Pwe baka pwede mo ng ano yun, eh, 'pag nag-ahin ka ng isda, eh, 'di na kailangan talaga ng ekstrang asin.
Hmm. Oh, ida pan.

Alam mo 2 lang ha. Hung hindi magdagat kasi gustong-gusto ko lumangoy at tsaka tumalon. Hindi ako takot tumalon, eh. Parang gusto ko yung tatalon sa mataas na lalagapak sa tubig. Ewan ko
Ah. <laughs> Ang lakas ng loob niyo, ah. Ah, ibig sabihin nun
Uy Trip ko talaga siya.
ibig sabihin no'n ma magaling kayo lumangoy.
Inaral ko talaga siya. Kasi that time parang paano ba lumangoy and then sa opisina kasi namin dito, since matagal na ako dito, sa tapat namin nag nagsu-swim may swimming lesson talaga. May twe may parang 15 me 15 meter na lalim na pool and then backstroke, ewan ko nag-aaral ako. And then parang marunong? Hindi, talagang inaaral ko siya. Hanggang sa nung natuto gusto ko ng mag 'yan Bolinao ta's tatalon ako sa pagkataas-taas na walang life vest. Parang u uulitin ko siya ng 5 beses hanggang sa mapagod. <laughs>
Mm. Ah. Mm. Ah. Kala ko oo. Mm. Grabe kayo. <laughs> 5? 5?
Pang-lima, 5 beses papa papalit na naman ako, tatalon na naman. Papalit na naman, tatalon na naman hanggang sa mapagod. Okey, sampa na sa bangka. Next naman tayo, parang gano'n. <chuckles>
Grabe. Mm. Oo. Ka akala ko ang sinasabi niyo, sa harapan lang ng opisina namin merong pwede kang tumalon <laughs> na na
Ay gagawin ko rin 'yan kung dagat na yung ilalim ng building namin.
na dagat, oo. Oo. Grabe ang ang galing niyo, ah, kasi hindi ko kaya, um, hindi kasi ako marunong lumangoy na I mean, ma marunong akong lumangoy na yung tipong konting kanyaw-kanyaw. Pero yung threading na sinasabi nila, hindi ako marunong nun na sobrang tagal. Kasi sobrang alam mo yung nagkakaroon ako ng phobia.
Oo. Oo. Oo.